Mình có chứ, thật ra vào cái năm mà gia đình nhà mình gặp một cái biến cố lớn mà thầy lại ở gần nhà mình thì thầy cũng biết. Nhưng mà tại vì biến cố đó là biến cố lớn và nó để lại, gọi là, mặt mũi cho gia đình mình á, nên là thầy sẽ là người không chủ động trước, thầy sẽ không chủ động thầy hỏi trước. Nhưng mà bởi vì mình mình chỉ có một mình luôn ngưỡng mộ thầy và mình luôn tìm cái lẽ sống của thầy mà mình mà mình tiếp đáp, mà mà mà mà mình học hỏi, vậy nên là người đầu tiên mà mình nghĩ ra đó chính là thầy của mình. Bởi vì một người người ta có kiến thức, người ta có kỹ năng thì mình nên là, ờ, học hỏi, mình nên dựa vào người ta một tí, ơ, nên là những cái lúc mà mình gặp biến cố như vậy mình có chia sẻ với thầy và thầy cũng đưa ra cho mình rất là nhiều lời khuyên, thầy cũng động viên mình rất là nhiều đấy.
Ừm. Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ừm, thầy cũng đã động viên bạn khi mà gia đình và cả cuộc sống bạn có những cái biến cố, xong thầy cũng có chỉ cho mình những cái hướng giải quyết, đúng hông? Nói chung là rất là trân quý luôn. Và, ờ, bây giờ á nếu mà được quay đi về quá khứ đi thì bạn có một cái lời nào muốn nhắn nhủ với bản thân mình vào cái thời điểm đó hông? Thời điểm mà mình được gặp thầy lúc đầu á, lúc mà mình còn rè đó.
Đúng rồi. Đúng rồi bạn. Ừm. Mình Ừm. Ừm, mình có một lời nhắn nhủ nếu như khúc đó thì mình sẽ muốn rằng là bản thân của mình trở nên, ơ, thoải mái hơn, khoáng khỏa ừm, thoải mái hơn với bạn bè. À, mở lòng ra để cùng chung vui với các bạn bè chứ không thể nào chứ mà, kiểu, bỏ lỡ cái thanh xuân của mình ngay lúc đó được. Vì tuổi đó là tuổi đang ăn chơi cùng với bạn bè, nói chuyện tâm sự cùng với bạn bè cũng được, nhưng mà lúc đó mình là một người quá là rụt rè. Kết bạn mình còn không kết bạn thì làm sao mà mình có thể, ờ, thoải mái nói chuyện chơi đùa cùng với các bạn được. Và mình cũng cảm ơn vì đã gặp thầy lúc đó. Ừm, đúng rồi.
Ừm. Đúng rồi. Ừm. Đúng rồi. <chuckles> Nếu mà được thì mình muốn nhắc nhở bản thân mình ha. Ừm, rồi, mình muốn là nhắc nhở bản thân mình là sẽ, a, năng động, tích cực và tham gia cùng bạn bè hơn chứ hổng có rụt rè nữa. Ờm, với cuộc sống bây giờ thì cũng rất là nhiều bạn trẻ á, thì, ờ, có những cái người mà cũng đã cho họ những cái lời khuyên để giúp đỡ họ thay đổi về cuộc đời, nhưng mà đôi lúc á thì họ sẽ quên đi những cái người đó bởi vì họ phải chạy theo cuộc sống á. Thì, à, bạn có một cái thông điệp hay một cái mẹo gì mà để gửi tới các bạn trẻ hông?
Đúng rồi. Ừm. Ừm, ừm.

Mình học được nhiều chứ. Bởi vì thầy ấy luôn là một người truyền đạt những cái kỹ năng sống ở bên ngoài của thầy đó, thầy truyền đạt những kiến thức đúng rồi, những kiến thức và cả những kỹ năng sống của thầy đó vào trong cho mình. Ví dụ như, ờ, cách đối nhân xử thế của thầy là thầy sẽ nói với mình rằng là "Ờ, con đừng" lúc đó là mình vẫn còn học cấp 2 nha, thầy ấy nói với mình rằng là "Ừm, con đừng có ngại cùng với các bạn thân tham gia vào các, a, các cuộc các các cuộc sinh hoạt." Ờ, các cuộc cắm trại đó bạn, hồi đó là có cắm trại 26 tháng 3, thì lúc đó là thầy nói với mình rằng là "Con cứ tự tin con đăng ký vào, con thi vào, à, con thi vào văn nghệ đi, không có sao cả, con lên trên sân khấu thì, à, phải tỏa sáng", đúng rồi, "C con cần phải tỏa sáng hơn nữa chứ con không phải rằng là, à, mình cứ mãi là một người rụt rè đứng đằng sau hậu thuẫn cho các bạn." Như vậy á bạn.
Ờ, còn kỹ năng sống nữa. Đúng rồi. Ừm. Ừm. À, thầy đã cổ vũ, động viên bạn ha? Ừm. Ừm, nói chung là cũng rất là hay á, là thầy còn cổ vũ nữa, rồi xong còn hướng dẫn những cái kỹ năng sống cho các bạn nữa. Mà bây giờ á là khi mà bạn cũng chắc là những cái điều mà thầy đã dạy mình ở trong cái thời điểm, ờ, quá khứ đó, thì bây giờ á nó đã có thay đổi bạn gì chưa?
Đúng rồi. Ừm. Có chứ, thay đổi mình nhiều. Thứ nhất là thay đổi về tự tin, thứ hai là thay đổi về cái cách đúng rồi, cái cách sống của mình. Mình đó là một người thầy mà mình ngưỡng mộ, nên là mình luôn luôn là tìm cái cách sống, cái lẽ sống của người ta mà từ đó là mình học hỏi theo, mình đối nhân xử thế giống như cái cách mà thầy đối nhân xử thế với đúng rồi, với lại là đồng nghiệp của thầy.
Ừm. Tự tin hơn ha. À. À, lý tưởng sống tốt đẹp, rồi. Ừm, nó có ảnh hưởng tới nghề nghiệp của bạn hông?
Ờ, có chứ, hiện giờ thì mình đang là đang học, à, sư phạm toán thì mình có một cái ước mơ rằng là sau này mình sẽ giống như thầy, mình sẽ đưa những cái kiến thức, những cái kỹ năng của mình và mình sẽ là một người mà, à, mở lòng ra để hiểu cái tính cách của học sinh, sẽ đón chào những cái tính cách mới của học sinh. Ờ, học sinh hạn chế cái gì thì mình sẽ sửa cái đó, nên là mình đã chọn ừm.
Ồ! Ồ, quá là ấn tượng luôn. <laughs> Hóa la là bạn đã, à, kế thừa những cái tư duy và những cái suy nghĩ, cũng như là cái cuộc sống để mà tiếp bước, xong rồi, à, sẽ trở thành một cái người mà hướng dẫn những cái thế hệ sau. Mà bây giờ á là hông biết là bạn có thường xuyên mà gặp lại thầy rồi, ờ, cùng trò chuyện hay tâm sự gì hông?
Rồi. Ừm. Ừm.

Ờm, mình thì thường vào ngày 20/11 và ngày mùng 5 Tết thì mình sẽ đi thăm thầy, bởi vì từ lúc mà mình đi học xa đến giờ và từ lúc mình lên cấp 3 thì thầy thầy là ở ngoài chỗ gần nhà mình luôn nên là mình lúc mà mình học cấp 2, đúng rồi, lúc mà mình học cấp 2 thì mình hay qua nhà thầy mình thăm thầy, còn lúc mà mình học cấp 3 và khi ở sa thì mình đâu mình ở xa thì mình đâu có còn thời gian để mà mình về mình thăm thầy nhiều như thế được. Nên là mình sẽ thăm thầy vào những dịp cố định. Ví dụ như ngày 20/10 là ngày nhà giáo Việt Nam vậy đó thì mình sẽ đi thăm thầy, mình tặng cho thầy một bó hoa, mình tặng cho thầy một sấp vải. Còn ngày Tết thì mình
Ừm. Ồ. Hay quá. Ừm. Ô! Hay quá. Thực ra là, ừm, mình vẫn còn, ờ, nhớ ơn, mình về mình thăm thầy, xong rồi còn tặng hoa, tặng vải nữa. Nói chung là những cái kỷ niệm ha. Rồi mấy cái ngày lễ Tết là mình cũng về thăm luôn hay sao?
Đúng rồi. Ừm. Đúng rồi, lễ Tết mình cũng về thăm, mình tặng cho cho thầy giỏ quà hoặc là hũ yến. Hôm nay tại vì thầy cũng lớn tuổi rồi nên là mình hay tặng yến cho thầy. <chuckles>
Ưm. Ừm hưm. Rồi xong rồi thầy trò có ngồi hàn huyên tâm sự, rồi chia sẻ, rồi cuộc sống hiện tại hông? Thầy có cho bạn lời khuyên gì hông?
Ừm. Ừm, có chứ bạn. Thầy hay nhận xét mình ở vẻ bề ngoài, tức là, ờ, cái, a, cái cái cái cái, gọi là cái gì ta, cái thần, à, cái thần thái. Ờ, đúng rồi, thần thái của mình, đồng phục à, bộ đồ quần áo mà mình mặc như thế nào? Mình đi giày gì? À, từ đó thì thầy sẽ nhận xét mình là một người như thế nào thôi. Ưm, người ta lớn rồi, người ta sẽ nhìn nhận ra được và thầy cảm thấy rất là vui và rất là tự hào vì một đứa một đứa cưng của thầy đã trở nên tốt được như ngày hôm nay. Đúng rồi, mình cũng là học trò cưng đó.
Ừm. Ngoại hình ha. Ờ. Ờ, thần thái. Ờ. Ờ. Đúng hông? <chuckles> Học trò cưng ha, ờ. Ừm, nói chung là Ừm, một học trò cưng của thầy đã thành công, xong rồi quay trở về, còn tặng 1 bó hoa, xong rồi còn nhớ tới thầy nữa, nghe là mình thấy rất là cảm động luôn. Nhưng mà trong cuộc sống thì, kiểu, nhiều lúc thì cũng sẽ có những cái vất vả, những cái trở ngại hay áp lực á. Hông biết là những cái lúc đó thì bạn có tâm sự với thầy hay là xin lời khuyên từ thầy hay không?
<chuckles> Đúng rồi. Ừm.